C c'est vrai.
Entre guillemets.
Anh oui. <laughs>
Tu n'es pas dans dans un pays en conflit, tu vois?
Oui non, je suis totalement d'accord avec toi, ça pourrait être, heu, bien pire effectivement.
C'est positif. C'est ça. Heu, il y a des pays qui n'ont même pas de puits à proximité pour aller chercher de l'eau!
Mmh.
Nous, elle sort d'un robinet.
C'est vrai et elle est potable!
Gratitude. Comment?
Et elle est potable surtout.
Ah complètement. Tu te laves avec de l'eau potable!
Ouais, ça c'est un peu plus, heu, ouais, problématique.
Oui. <laughs> Bah oui, c'est je trouve ça moi incroyable quand même.
Non je suis assez d'accord.
C'est j'ai besoin de de quelque chose, je vais au supermarché, tout y est.
Mmh.
J'ai internet à la maison, j'ai l'électricité, j'ai, heu j'ai le facteur qui me ramène mon courrier tous les jours!
Mmh c'est vrai.
C'est c'est des choses banales, on est d'accord, mais heu, c'est pas partout pareil et heu, j'en parlais l'autre jour avec un ami et heu, moi je me disais: «Tu vois, bon, on est plus que 7 000 000 000 sur terre», tu vois?
Exactement. Ouais dis-moi. Ouais.
Je me suis dit qu'il y avait quand même une bonne partie qui disposait quand même d'un d'un bon logement, de l'électricité, de l'eau courante, des choses, heu, basiques, mais pas du tout!
Bah, à ce niveaux là malheureusement malheureusement ouais, on est une minorité, hein, à à bénéficier de tout ça. Bah, c'est pour ça que je te disais que tout à l'heure que, hem
C'est ça qui est incroyable. Et nous, on se dit, heu oui?
que, heu, parce qu'en fait tout le monde pourrait bénéficier de ça. C'est ça le le le le problème, c'est que nous on est en surconsommation
Oui. Totalement.
et hem, et c'est pour ça que je me disais que enfin, une fois qu'on a résolu ces problèmes primaires, c'est là où on commence à vivre. Parce qu'à partir du moment où ton ta principale préoccupation au quotidien c'est de t'alimenter
Oui.
c'est de pouvoir s payer tes charges. C'est en fait, tu es j tu as jamais l'esprit libre.
Oui. Oui.